Sì, avrei preferito non sapere, perché poi l'abbiamo abbiamo ome uhm, non detto questa cosa a nostra madre per un lungo periodo, per non farla soffrire. Quindi, ci siamo tenuti tutto noi dentro, e quindi c'era un astio nei confronti di nostro padre che perché l a nostro padre l'abbiamo detto. Eh.
Ah-ah. Mh. Caspita. È è stata dura? Che tua mamma non riusciva a capire, no? Eh. Okay, tua mamma non riusciva a capire come mai ci fosse questo astio poi, suppongo.
E No, no, assolutamente, non lo riuscivo a capire. Anche se, i insomma mhmm, poi dalla su confessioni, insomma, non erano state solo delle chat, diciamo
Mh-mh. Sì. Mh. Okay, però poi dopo le avete ehm, glielo avete detto a tu a vostra mamma?
Come no, io l'ho chiamato subito, i come una belva umana proprio. Ah, nostra mad no, l'ha scoperto da sola.
No, no, voi a vostra mamma. Ah, caspita. Quindi, in alcuni casi, me ehm, quindi l'onestà non è non è sempre così
Perciò ti dico No, perché fin quando noi non l'avevamo detto e ci tenevamo noi tutto dentro, le cose andavano bene, poi quando lei l'ha scoperto le cose sono andate male, quindi i in quel caso
necessaria. Okay. Mh-mh. Ma poi hanno di hanno divorziato dopo?
No, no, no, no, no. No, no. Non han hanno avuto un mhmm, un br mhmm, periodo molto difficile, però poi insomma
Okay, okay. Vabbè ci credo, eh. Vabbè ci credo, ci credo. Cioè, nel sen è pratico a col senno di poi, gli glielo avresti detto prima a tua mamma, oppure, ehm, secondo te hai fatto la scelta giusta nel tem
<chuckles> hanno recuperat No, secondo me in quel momento ho fatto la scelta giusta, e lo rifarei. <chuckles>
Okay, okay, okay. Quindi, okay, vedi sì. Eh sì, secondo me è vero, cioè dipende. <chuckles>
A Vabbè! È stato bello, dai, ci sentiamo per la prossima chiacchierata. Ciao!
Ciao, buona serata.